هاقول لِك، هاقول لِك، هاقول لِك. الصداقة مش لازم اتنين بيقابلوا بعض، الصداقة آآ، أنا بالنسبة لي اتنين بيتكلموا بعض، متافهمين جدًا مع بعض، بمُجرّد ما حد يتكلم التاني بيلاق بي بيلاقي الدّعم على طول، يعني الطرف التاني بيدعمه وبيبقى جنبه، الصداقة يعني إن إحنا نسأل على بعض، نشد بعض في الخير، ن نشوف كل واحد فينا محتاج إيه ويساعد التاني، و والصداقا الصداقة دي كده كده مهما عاشت بتبقى بتبقى متو يعني شوية بتبقى قريبين جدًا شوية بنبعد شوية بنقرّب شوية بنبعد، لكن يمكن يكون العيب الوحيد للصداقة اللي على الانترنت يعني إنّها دايمًا مؤقّتة.
إمم.
طول ما هي ما جاتش لأرض الواقع واتقابلنا، فيمكن ده يكون العيب الوحيد إن مهما تعرّ يعني إيه ما لهاش قيود؟
ما لهاش قيود؟ ما لهاش قيود؟ يعني آآ، ما تلاقيش كده في آمم، مش هينفع نتكلّم دلوقتي، النت قافل آآ، في ظروف، يعني <tsk>
إمم، بُصي مش هيفرق أوي الموضوع ال لأ الإنترنت بُصي الإنترنت م متوفر دايمًا على طول، لكن طبعًا لو إحنا الاتنين مش فاضين خلاص، لو أنا مثلًا باكلّمه وهو مش موجود في الوقت الحالي عادي ممكن نتكلم بعدين، مش هي مش هيفرق أهم حاجة كده كده إحنا الاتنين موجودين و و وصداقتنا مستمرة آآ وطول ما الإنترنت متاح طول ما إحنا موجودين، فأنا وإحنا أساسًا في زمن الإنترنت آآ و بُصي بُصي أنا إمم، اتفضّلي، آه.
فاهمني؟ إمم. إمم. طب وأنت دلوقتي آه. آآ، أنت عندك أصدقاء آآ، في الحقيقة، في الواقع بالفعل؟
آه عندي أصدقاء كتير جدًا في الواقع أنا بطبعي اجتماعي جدًا، وعندي أصحاب من كافّة الطبقات يُعتبر.
طيب. حلو أوي. طيب، يا ترى أ إزاي بقى علاقتك بين دُولا وبين دُولا؟ يعني إزاي لو أنت مثلًا حد رن عليك وأنت قاعد مع دُولا من صحابك بتتصرف إزاي؟ بتوازنها إزاي؟ آه، آه، بتقول لهم أنا سايبكم عشان إمم.
إمم. عادي مش مشكلة لو ينفع أرد عليه ها بُصي، بُصي، أنا فِهمتِك، فِهمتِ لأ بُصي، بُصي، يعني مش لازم أقول لكل الناس أنا مصاحب مين وعدد صحابي قد إيه، أنا لو في قعدة أقدر أرُدّ عليه عادي ممكن أرُدّ عليه، لو مش مُتاح ممكن هاب أتكست هاكَنسِل عليه وأتكست أقول له أنا دلوقتي مش مُتاح، ممكن نتكلم بعدين أو خلّيها كمان شوية كده أنا هارِنّ عليك. آآ، هو بُصي يعني الصداقة الحقيقية ليها فوايدها اللي على أرض الواقع آآ، إن إحنا موجودين ومن مزايا الصداقة الحقيقية طبعًا إن أنا أنا مش معنى كلامي إن أنا ميّال للصداقة الافتراضية، للصداقة الافتراضية ليها أسبابها أو ليها ليها جزء من عندي مثلًا أنا باكون محتاجه فيه، وفي نفس الوقت الصداقة الرّوحيّة مُهمة جدًا إن إحنا الاتنين بنشوف بعض بنساعد بعض، بندعم بعض، لو حدّ فينا يحتاج التاني هيلاقيه، لو أنا في المستشفى مين هييجي؟ صاحبي القريب منّي لو أنا لو أنا معايا لو أنا مزنوق في فلوس، مين اللي هيديني فلوس؟ صاحبي اللي هو واثق فيَّ. هو صديقي اللي واثق فيَّ اللي هو أساسًا موجود معايا بالضبط. لو أنا حصل عندي حالة وفاة، مين هييجي لي الفَرَ مين اللي هييجي لي حالة الوفاة؟ صاحبي اللي قريب منّي اللي على أرض الواقع لو أنا عندي حالة وقاة مين اللي هيُقف معايا في العزا؟ صاحبي اللي قريب منّي، فهو الصداقة الواقعية مهمة جدًا، لكن إنّي أوازن بينها وما بين صداقة الانترنت، يعني هيكون بس ال يعني كل ص كل كل أو كل نوع صداقة فيهم ليه ليها وقتها يعني مش أكتر من كده. والموضوع إن شاء الله مش هيبقى صعب يعني.
آه. أيوه. أيوه. إمم. القُريّب منّك اللي بتشوفه وبيشوفك. آه. إمم.